สวัสดีค่ะคุณหมวก
ค่ะ สวัสดีค่ะคุณบ้าน วันนี้คุณบ้านเป็นยังไงบ้างคะ?
วันนี้ก็ ถ้าถาม พูดถึงอากาศ ก็ถือว่าบรรยากาศกำลังสบาย ๆ เลยค่ะสำหรับวันนี้ ท้องฟ้าแจ่มใสเลย แล้วบ้านคุณหมวกล่ะคะ?
อา ของหมวกคิดว่าวันนี้ก็คือจะยังร้อน ร้อนเกินไปหน่อย ๆ ค่ะ ใช่
เออ ล อ๋อ ยัง ยังถือว่า เอ่อ ก็มันยังฤดูร้อน อากะมัน หน้าร้อนเนาะ ต้องใช้คำว่ายังอยู่หน้าร้อนอยู่เนาะ
อา ใช่ ใช่ค่ะ ก็รู้สึกว่ามันยังเป็นแบบเหมือนอากาศมันยังร้อนอยู่ค่ะ ก็แดดก็แรง แดดก็แรงค่ะ แล้วฝนก็แบบไม่ตกด้วย ก็เลยแบบกลายเป็นแบบอบอ้าว ร้อนเหมือนเดิมค่ะ
โอ๊ย เนี่ย อากาศที่เนี่ยกำลังดีเลย ยังคิดว่า เอ๊ย! เดี๋ยวเย็นเนี้ย เย็นเนี้ย เย็นเนี้ย คิดว่า คิดว่านะ จะไปวิ่งออกกำลังกายสักหน่อย อะไรอย่างเงี้ย
อืม ค่ะ อืม ค่ะๆ
อืม คิดว่าเส้นมันเริ่มยึดแล้ว ไม่ ไม่ไหวแล้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยคิดว่าจะต้องไปออกกำลังกายแล้ว แล้วคุณ คุณหมวกล่ะคะชอบออกกำลังกายไหม?
อา ค่ะ ค่ะ จริง ๆ ก็คือ ออกกำลังกายอาทิตย์หนึ่งจะออกแบบประมาณ 3-4 วันน่ะค่ะ แล้วคุณบ้านล่ะคะ?
ก็เกือบทุกวันเลย แต่ส่วนใหญ่ที่ ที่เรา เราออกอะค่ะ เราก็ถ้าสมมุติว่าอากาศดี ๆ มีเวลาหน่อย เราก็จะออกไปวิ่ง อย่างเงี้ยค่ะ วิ่งไปเดินไป แต่ว่าถ้า เอ่อ บรรยากาศมัน มันร้อนมาก หรืออะไรมาก เราก็เปลี่ยนไปออกกำลังกายที่บ้าน ก็คือเล่นโยคะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะเราคิดว่า การออกกำลังกายเนี่ย มันทำให้เรารู้สึกว่า ชีวิตเราดีขึ้นอะ โดย ด้วย ด้วยเฉพาะแบบเรานั่งทำงานนาน ๆ อย่างเงี้ยค่ะ แล้วเราเป็น Office Syndrome อะ เราก็เลยคิดว่า การเล่นโยคะเนี่ยค่ะ มันช่วยยืดกล้ามเนื้อ มันทำให้อาการ Office Syndrome ของเราอะ มันดีขึ้น อันเนี้ยใน ในตัวของเราเองอะค่ะ ที่ ที่ช่วยเรื่องของสุขภาพ เราจะได้ไม่ต้องกินยา ปุ แก้ปวด แก้อักเสบ อย่างเงี้ยค่ะ แล้วของคุณหมวกเนี่ย ถ้าออกกำลังกายส่วนใหญ่ เอ่อ มีปัญหาสุขภาพแบบ แบบบ้านไหม หรือเป็นคนที่แบบออกเป็นประจำเลย อะไรอย่างเงี้ย?
เออ ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ อา จริง ๆ ของ ของหมวกอะค่ะ ก็คือเหมือนออกกำลังกายอะค่ะ ก็จริง ๆ อะมันเริ่มออกกำลังกายจริงจัง เพราะว่าแบบชอบ อยากลดน้ำหนักด้วยค่ะ ใช่ ก็เลยไปสมัครแบบฟิตเนสอะค่ะ เพื่อแบบเราจะได้แบบวิ่งได้แบบ จะได้ไปวิ่งไปเล่นเวต อะไรแบบประมาณนี้ค่ะ ใช่ เราก็รู้สึกว่า การออกกำลังกายอะค่ะ มันช่วยให้แบบร่างกายอะค่ะ แข็งแรงขึ้นค่ะ เหมือนแบบมันมีการออกกำลังกายแบบทุกวันเนาะ ร่างกายเรามันก็รู้สึกว่า แข็งแรงขึ้นแล้วก็แบบพอเดิน อะไรอย่างเงี้ย เรารู้สึกว่า มันแบบ มันไม่เหนื่อยเท่าแบบเท่าตอนที่เรายังไม่ได้ออกอะค่ะ มันก็ค่อนข้างเปลี่ยนนะคะ มันก็แบบ
อ๋อ อือ อือฮึ
ใช่ มัน ร่างกายแข็งแรงขึ้นก็เหมือนแบบ อ่า มันรู้สึกแบบมันได้นอนเร็วขึ้นด้วยอะค่ะ เพราะว่า
ค่ะ ค่ะ ค่ะ
เหมือนว่า เราออกกำลังกายเราเหนื่อยอะค่ะ เราก็เลยอะ หลับเร็วขึ้นหลับลึกขึ้นค่ะ เพราะว่าแบบพลังงานมันถูกใช้ไปหมด มันก็รู้สึกว่า ค่อนข้างที่จะดีค่ะ ร่างกายเราก็แบบได้ เฟรช ขึ้นด้วย อะไรอย่างงี้ค่ะ เพราะว่าเรานอนนาน ได้นอนนานขึ้น ไม่ตื่น ไม่ตื่นการดึกบ่อย ๆ อะค่ะ
ค่ะ อ๋อ อ๋อ เพราะว่าพอมันใช้พลังงานไปเยอะ มันก็เลยเพลีย มันก็เลยจะหลับลึกใช่ไหม?
อา ใช่ ๆ ๆ ประมาณนั้นเลยค่ะ
เอ่อ ก็เหมือนกันเลย เพราะว่าพอพูดถึงเรื่องของการเดินอะค่ะ พอมี เอ่อ มีอยู่ช่วงหนึ่งที่งานเยอะแล้วเราก็เลยพักการออกกำลังกายไปเลย อย่างเงี้ยค่ะ แล้ว เอ่อ เข้าอยู่ สู่เมืองหลวง แล้วก็ไปเดินข้ามสะพานลอย คือเดินแบบยังไม่ถึงข้างบนเลยค่ะ คือขาสั่น แล้วหอบอะ เคย เคยเป็นใช่ไหม เคยเป็นใช่ไหม? <chuckles> เออ ใช่ แล้วก็ ส
ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ อืม <chuckles> เคยเป็นค่ะ ส สะพานลอยมันก็แบบบันไดเยอะนะ มันก็แบบเดินแล้วมันก็เหนื่อย
ใช่ แล้วมันก็สูงด้วย เอ่อ อย่างไอ้ตรงแยก แยกสาทรอะ ไอ้ ไอ้ตรงที่มันมีสีแยกตรงนั้นน่ะค่ะ แล้วไหนจะเดินขึ้นไปเสร็จแล้วมันจะลานกว้าง ๆ แล้วก็แบบเดินข้ามอีก อย่างเงี้ยอะค่ะ รู้เลยอะขาสั่นเลยอะ อา อาการนี้มาเลยอะนะ เออ คือ บางที บางทีเราทำงานเยอะ ๆ บางทีน่ะมันทำให้เรารู้สึกแบบเบื่อ แล้วก็ท้อไม่อยากออกกำลังกายเลย ไป ไม่อยากออกกำลังกายอะ เคย เคยเป็นอารมณ์แบบนี้ไหม?
อืม ใช่ ๆ เคยเป็นค่ะ บางทีแบบ ถ้าสมมุติว่าแบบ อาจจะแบบคล้าย ๆ แบบทางคุณบ้านเลยค่ะ ถ้า ถ้าวันไหนแบบ ถ้าสมมุติว่า วันไหนแบบหมวกแบบออกกำลังกายแบบหนัก ๆ เอ๊ย! ไม่ใช่ ไม่ใช่ หมายถึงว่า ถ้าสมมุติว่า วันไหนแบบหมวกแบบทำงานแบบหนัก ๆ เกิน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะอาจไปดูแบบโยคะเบา ๆ แบบที่คุณบ้านชอบเล่น อะไรแบบประมาณนี้ค่ะ แต่ถ้าวันไหนรู้สึกว่า เอ่อ งานน้อย เราก็จะแบบไปวิ่งลู่วิ่ง ไปเวต อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เหมือนแบบก็จะปรับ ปรับ เรียกว่า ปรับการออกกำลังกายค่ะให้เข้ากับการทำงานด้วย เพราะว่าก็ไม่อยากที่จะแบบหักโหมเกินไปเนาะ หักโหมเกินไปก็รู้สึกว่า มันจะแบบ มันจะเหนื่อย แล้วมันจะไม่ค่อยมีความสุขอะค่ะ ก็เลยจะเอาแบบ เออ ให้มันแบบบาลันซ์กับการทำงานด้วย จะได้ส่งผลให้แบบเราแบบสุขภาพจะ กาย แล้วก็สุขภาพจิตดีขึ้นด้วยค่ะ เพราะคิดว่า บางทีออกกำลังกายหนัก ๆ เกินไป อย่างเงี้ย มันจะแบบ <tsk> ร่างกายมันจะโทรมอะค่ะ ใช่ ถ้าแบบงานก็เหนื่อยแล้ว แล้วมาออกกำลังกายหนักอีก มันก็จะรู้สึกว่า มันจะล้าไปหมดอะค่ะ มันรู้สึกว่า อันนี้ความคิดหมวกเองนะคะ หมวกก็จะ จ จะรู้สึกว่า มันเหมือนแบบมันจะไม่ค่อยได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ ถ้าสมมุติว่า หนัก ๆ อะไร ไปหมดเลย ก็จะแบบปรับการออกกำลังกายให้เข้ากับการทำงานอะค่ะ
เออ อืม อืม อือ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม เออ จริง ๆ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ก็คล้าย ๆ กันเนาะ เพราะว่า ถ้ามันโหมเกินไปร่างเราไม่ไหว สุดท้ายมันจะเป็นการออกกำลังกาย แล้วทำให้ชีวิตเราดีขึ้น กลับแย่ลง ถูกไหม?
อา ใช่ ๆ
อืม เพราะว่าอย่างเนี้ยค่ะ อย่างล่าสุดเองอะค่ะ ก็มีเพื่อนสนิท นางอะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบออกกำลังกาย แต่นางก็ชอบมาบอกเราแล้วว่า "ปวดหลัง" ด้วย ด้วยทำงานออฟฟิศเหมือนกัน นางก็เป็น office syndrome นี่แหละ เราก็บอก "เฮ้ย! มาเล่นโยคะสิ" เขาก็จะมีเหตุผลต่าง ๆ นานา เราก็เลยเกิดไอเดียว่า อยากให้นาง อยากให้นางมาเล่นบ้าง มันจะได้สนุก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลย เอ่อ มีไอเดีย ก็คือชวนนาง ชวนนางมาไร มาแข่งกัน ใช้คำว่าแข่งกันออกกำลังกาย ก็คือเปิดห้อง Zoom อ่า สมัยนี้มัน <chuckles> เรา เราเปิดห้อง Zoom แล้วก็ เหมือน เหมือนเต้น Zumba อะค่ะ แล้ว แล้วก็เปิดเพลง แล้วก็เต้น เต้น เต้น Zumba แข่งกัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่า อย่างสมมุติ ว่า ไอ้ท่ายกแข้ง ยกขา หรืออะไรอย่างเงี้ย ใครยกสูงกว่ากัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ เรา เรา เราแข่งกันแบบนั้นด้วยนะ อะไรเงี้ย แล้วก็ตอน ตอนนี้มันมีอยู่อันหนึ่งที่คล้าย ๆ เป็นเพลงแนวของแอโรบิก อะค่ะ ที่ เอ่อ ขัวจำได้ว่า คนหัวฟู ๆ ที่บอกว่า เอ่อ เสียงมันอะไรนะ ที่ปั่น ท ขับ ปั่นจักไก เอ่อ ปั่น บิดรถ อะไรนั่นน่ะ เป็น ไม่รู้ว่า เออ เนี่ยค่ะ ชวนนางอะ เต้นแบบนั้นเพื่อให้นางเองอะค่ะ จะได้รู้สึกสนุกกับการออกกำลังกาย แล้วก็ ในอนาคตเราก็จะได้พากันไปวิ่งออกกำลังกาย ถ้านางชอบ อะไรเงี้ย พยายามเปลี่ยนนาง อย่างเงี้ยค่ะ แล้ว คุณหมวกมีไหมคะที่แบบเพื่อนไม่ค่อยออกกำลังกาย แล้วแบบ เอ่อ เราอยากให้นางออกกำลังกาย แล้วเราไปชวนหรือหาวิธีการ อะไรเงี้ย มีไหม?
อา ค่ะ อืม อา ค่ะ โอ้! ก็ดีนะคะ อา ค่ะ อา ค่ะ โอ้ อา ค่ะ อา ค่ะ อา ค่ะ ๆ อืม อ๋อ ค่ะ ก็คือจริง ๆ แล้วอะ หมวกมองว่า แบบการออกกำลังกาย เคยชวนเพื่อนออกนะคะ แต่เขาก็แบบ ยังแบบ <tsk> เหมือนแบบออกกำลังกายมันก็ยากนิดหนึ่งเนาะ สำหรับแบบให้คนแบบจากที่ไม่เคยออกกำลังกายอะค่ะมาเริ่ม อย่างเงี้ยค่ะ ก็แบบพยายามชวนให้เขามาออกโดยการที่แบบ เออ เราแบบมีบัตรฟรีนะ เพราะเราเป็นแบบสมาชิกฟิตเนส ใช่ไหมคะ ก็จะ ก็จะชวนนางมา เออ แบบมาลองเล่นไหม อะไรอย่างเงี้ย ก็มันก็ฟรีเนาะ อะไรอย่างเงี้ย ใช่ เขาก็แบบ แบบ ใช่ เขาก็แบบเหมือนมาค่ะ แต่ก็ แต่ก็แบบเหมือนก็ไม่ ไม่ได้จริงจัง อะไรอย่างงั้น ก็เลยเริ่มรู้สึกว่า อา เขาอาจจะแบบไม่ ไม่ชอบออกกำลังกายจริง จริง ๆ อะไรอย่างงี้ ใช่ ก็เลยแบบมองว่า จริง ๆ อะ การออกกำลังกายอะค่ะ ถ้าคนไม่ชอบออกอยู่แล้วค่ะ เขาก็จะไม่พยายามออกนอกจากแบบเกิดเหตุการณ์ อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบหมวกก็ได้ รู้สึกว่า น้ำาหนักเพิ่มก็ไปออก หรือว่าแบบ ใช่ บางคนอาจจะต้องรอให้ถึงแบบ น้ำหนัก เพิ่มก่อนถึงจะแบบมาจริงจังนะคะ เพราะว่าก็แบบพยายามชวนแล้ว เขาก็ไม่ ไม่ได้แบบมาออกต่อเนื่องอะค่ะ ใช่
ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ เออ อืม อืม ๆ เออ ค่ะ อ อืม อืม เพราะ เพราะจริง ๆ แล้ว บาง บางทีอะการออกกำลังกายอะ มันก็ต้องมีแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายด้วยเนาะ
อา ใช่ ๆ
ซึ่งอย่าง อย่างจากที่เราฟังมาคุณหมวกจะออกกำลังกายก็คือ เอ่อ เรื่องของ อ ต้องการ เรื่องของการลดน้ำหนักใช่ไหมคะ? เออ แต่ว่าถ้าเป็นของบ้านเองอะค่ะ บ้านน่ะปัญหาหลักคือ Office Syndrome แบบบ่า อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลย เอ่อ เน้น เน้นหนักเลย ก็คือเรื่องของโยคะ อย่างเงี้ยค่ะ ถามว่าวิ่งอะมีบ้างไหมอะ มีแต่ว่าไม่ข ไม่เยอะเท่ากับ เอ่อ เล่นโยคะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะเราคิดว่าการเล่นโยคะมันจะทำในเรื่องของจิตใจ เพราะว่าช่วงท้ายของโยคะมันจะมีการแบบนั่งสมาธิผ่อนคลายให้อยู่กับตัวเอง อะไรเงี้ยค่ะ เวลาออกจากสมาธิ แล้วเรารู้สึก เราสดชื่นขึ้น แล้วมันทำให้ชีวิตเราเปลี่ยน คือคิดงานอะ เราก็จะรู้สึกมันดีขึ้นมันแล่นขึ้น อะไรอย่างเงี้ย อืม เป็นไหม ของคุณหมวกเคย เคยเป็นไหมแบบ เออ พอออกกำลังกายปุ๊บ แล้วคิดงานออกอะ เคยเป็นอารมณ์แบบเราแบบนี้บ้างไหม?
ใช่ ลดน้ำหนักค่ะ ใช่ ใช่ อืม อา ค่ะ อา ค่ะ อา ค่ะ ของ ยัง ยังไม่เป็นค่ะ แต่บางทีอย่างเงี้ย ชอบมาออกกำลังกาย เพราะว่าต้องการแบบ ต้องการแบบ เหมือนเอาพลังงานแบบใช้พลังงานที่เหลืออยู่ให้หมดแล้วก็เหนื่อย หรือบางทีแบบ ใช่ จะเป็นแบบแนวนั้นมากกว่าค่ะ หรือบางทีแบบ อาจจะแบบเครียดแล้วก็ไม่มีอะไรทำ ออกกำลังกาย จะ จะเป็นแนวนี้มากกว่าค่ะ แต่ว่ายังไม่เคยเป็นแบบประมาณว่าแบบคิดอะไรได้ คิดแบบ ออกกำลังกายและคิดอะไรได้ อย่างเงี้ย อาจจะแบบ หมวกยังไม่เป็น แต่จะเป็นแบบอยากเอาพลังงานออก อะไรอย่างงี้ ใช่ จะเป็นแบบประมาณนั้น ใช่ แล้วก็รู้สึกว่า เออ เครียดจังวันนี้ไม่มีอะไรทำ ไปออกกำลังกายดีกว่า อะไรอย่างเงี้ย ใช่ จะเป็นแบบคล้าย ๆ แบบ อย่างงั้นเลยค่ะ
ค่ะ อ๋อ อ๋อ เออ <chuckles> เออ เออ ค่ะ อ๋อ เน้นเผาผลาญใช่ไหม เน้นเผาผลาญร่างกายใช่ไหม?
ใช่ ๆ ๆ เน้นแบบ เหมือนว่าเอาแบบพลังงานที่แบบ เออ มีก็ออกไป อะไรแบบประมาณนี้ค่ะ ใช่ อยากให้แบบ เป็นคนแบบ เหมือนเป็นคนนอนหลับยากด้วยค่ะคุณบ้าน ก็เลยคิดว่า เออ การออกกำลังกายอะค่ะมันช่วยให้เราแบบนอนได้นานขึ้น นอนได้ลึกขึ้น ใช่ เพราะปกติอะค่ะก็คือหมวกเป็นคนนอนกับน้องหมาค่ะ ก็เลยรู้สึกว่า เออ มันแบบ ใช่ น้องหมาแบบขยับ ๆ นิด ๆ อา เราก็ตื่นแล้ว อะไรแบบประมาณนี้ แต่พอได้มาออกกำลังกายค่ะมันรู้สึกว่า เออ เรา เราเหนื่อย พอพลังงานเราหมดอะเรารู้สึกว่าเราแบบไม่ได้ตื่นเร็วขึ้น เหมือนแบบ เหมือนแบบก่อนออกกำลังกายค่ะมันเหมือนพลังกายมาหมดไปแล้ว เรา ต้องการ ที่จะนอนมากกว่า ก็เลยได้นอนแบบได้ยาวขึ้น อะไรงี้ ก็รู้สึกว่าการนอนแบบมีคุณภาพมากกว่าด้วยค่ะ
อืม เออ ค่ะ อือ อืม อ๋อ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ เออ มันก็จะช่วยเรื่องของร่างกายให้เรา ด พักเต็มที่เนาะ เพราะจริง ๆ แล้วอะการออกกำลังกายเนี่ยมันนอกจากทำให้สุขภาพเราแข็งแรงแล้วเนาะ อันหนึ่งที่เราคิดว่า ม ช่วยได้ก็คือเรื่องของจิตใจ แบบมีความรู้สึกว่ามัน มันโล่ง มันปลอดโปร่งอะ เป็นไหมคะ ของ ของคุณหมวกเป็นไหม?
ใช่ ๆ อา ค่ะ เป็นค่ะ ๆ ก็รู้สึกว่า เออ ค่อนข้างเป็น ค่อนข้างที่แบบ เออ มันก็แบบรู้สึกว่ามัน เฟรช ขึ้นด้วยอะค่ะ แล้วก็สึก เออ มันมี มันก็มีความสุข จริง ๆ มันก็มีความสุขจากผลลัพธ์ที่ได้มาด้วยนะคะ การออกกำลังกาย รู้สึกว่า เออ แบบสภาพ สภาพแบบจิตใจ เราได้เห็นหุ่นตัวเอง แบบมองแล้วมันดู รู้สึกว่า เออ มันดีขึ้น อะไรอย่างเงี้ย มันกระชับขึ้น มันก็แบบช่วยแบบเราแบบเสริมสร้างความมั่นใจ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็รู้สึกว่ามันโอเค ใช่ มันจะเป็นแบบแนว ๆ นี้เลย ใช่ ใช่ค่ะ
อืม อื้อฮือ โอเคเลยใช่ไหม? อืม ก็ เอ่อ จริง ๆ แล้วอะ เหตุผลที่อันหนึ่งอะทำไมเรามาเล่นเนี่ยโยคะเพิ่มมากขึ้น นอกจากจะเป็น Office Syndrome อะค่ะ คือมันมีอยู่ครั้งหนึ่งอะ เราอะเกิดอุบัติเหตุ แล้วจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอะค่ะ แล้วมันทำให้กล้ามเนื้อมันฉีก ที่นี้เนี่ย ซึ่ง อ คุณหมอเขาบอกว่า จริง ๆ แล้วอะค่ะมันก็ไม่น่าจะถึงขั้นกล้ามเนื้อฉีกขาดได้ แล้วมันทำไมถึงเกิดการฉีกขาด เราก็เลยถาม เราก็เลยคุยกับหมอ กับนักโภชนาการ นัก เอ๊ย โทษที นักกายภาพบำบัด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาบอกว่า คนเราอะค่ะถ้าไม่ได้ออกกำลังกาย หรือเส้นน่ะไม่ได้เกิดการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อ เขาเรียกว่าใช้ เขาใช้คำว่า "กล้ามเนื้อไม่ได้เกิดการยืดหยุ่น" หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรือเวลาล้ม หรือกระแทกอะ เขาบอกว่ามันจะเจ็บ และหนักกว่าคนที่ออกกำลังกายเป็น 2 เท่า
อา ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ อืม อา อ๋อ
เออ หรือเขาบอกว่า เขาเคย เขาก็เลยยกตัวอย่าง เขาบอกว่า อย่างเช่น เรา เราจะล้มปุ๊บเนี่ย คนที่ออกกำลังกายบ่อย ๆ อะค่ะ ถึงแม้ว่าเราอะกระแทกพื้นก็จริง แต่ว่ากล้ามเนื้อของเราออกกำลังกายอะ เขาบอกว่า เอ่อ เส้นใยของกล้ามเนื้อมันมีความแข็งแรงเวลาที่กระแทกพื้น เราก็จะไม่เขียวไม่ช้ำเหมือนกับคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลย หรือกล้ามเนื้อที่มันจะฉีกออกมา อย่างเงี้ยค่ะ แต่ด้วยความที่เราออกกำลังกายเป็นประจำมันมีการยืดหยุ่น มันก็เลยจะไม่รู้สึก เอ่อ มันจะไม่ได้ ได้รับบาดเจ็บน้อยกว่าคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลย อันเนี้ยนักกายภาพบำบัดเขา เขาให้เหตุผลมาแบบนี้อะค่ะ
อา ค่ะ อืม อา เออ ค่ะ อา ค่ะ หมวกก็ว่าหมวกก็น่าจะเห็นด้วยนะคะ เพราะว่า คิดว่าคนออกกำลังกายมันน่าจะแบบ มันจะ น่าจะแข็งแรงจากทั้งแบบภายนอกภายใน อะไรอย่างงี้นะคะ เพราะว่า เพราะว่าเหมือนแบบเราแบบ <tsk> เหมือนกล้ามเนื้อเราได้แบบมีการใช้งานตลอดเวลา เราออกกำลังกายเพื่อแบบเสริมสร้างให้มันแบบมีกล้ามขึ้นเนาะ ให้มันแข็งแรง ก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นแนว ๆ นั้นนะคะว่า เออ แร อ แบบ ถ้าแบบมีรอยฟกช้ำ อะไรอย่างเงี้ย มันก็น่าจะหายได้ง่ายเร็วกว่าคนอื่น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ กับ กับคนที่แบบไม่ออกกำลังกาย อย่างเงี้ยค่ะ ก็รู้สึกว่า เออ มันก็แบบเป็นข้อดีนะคะ เพราะว่ามันแบบ <tsk> มันรู้สึกว่าร่างกายภายนอก อา เราหุ่นดีขึ้นแล้ว เรามั่นใจขึ้นแล้ว พุงหายไปแล้ว อะไรแบบประมาณเนี้ย แล้วก็แบบเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ย เราล้ม อะไรอย่างเงี้ย มันก็แบบไม่แบบเป็นรอยช้ำนาน ก็คือจะหายเร็วขึ้น อะไรอย่างเงี้ย ก็รู้สึกว่ามันก็โอเคนะคะ เพราะว่ารอยช้ำบางทีมันแบบเป็นดวงมันใหญ่เลย บางทีมันก็แบบค่อนข้างที่จะไม่สวยเนาะ เวลาเราแบบใส่ชุด แล้วมันแบบอยู่แบบ เหมือนแบบอยู่ที่ที่แบบมันเห็นได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่
อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ จริง อืม ค่ะ ค่ะ อืม ๆ อืม ใช่ ๆ เพราะว่าอันหนึ่งรู้ไหม การออกกำลังกายมันทำให้เกิด ภายในร่างกายของเรา หรือระบบขับ บ ลำไส้มันขับถ่ายได้ดี แล้วมันจะทำให้ผิวอะมันใส
อา ค่ะ
สังเกตไหม ผิวมันจะใสกว่าคนที่ไม่ออกกำลังกาย สังเกตไหมคะ?
อา ค่ะ ใช่ ๆ ใช่ค่ะ เห็นด้วยกับทางคุณบ้านเลยค่ะ
อืม ค่ะ งั้นวันนี้ก็ขอบคุณนะคะ ขอบคุณในการแชร์ประสบการณ์ในการออกกำลังกาย เราก็ เอ่อ ชอบในการออกกำลังกายอยู่แล้ว ก็คิดว่า ก ของตัวเองลดความอ้วน ของเรา Office Syndrome
ค่ะ <chuckles> ค่ะ ได้ค่ะ ขอบคุณคุณบ้านมากนะคะ ที่แบบมาแชร์ประสบการณ์กันค่ะ ส สวัสดีค่ะ